อืม
อือ ใช่
ก็ ก็ดีนะ อืม ก็ส่งเสริม ให้แบบว่าอาจจะมีทัศนคติ หรือว่าความคิดที่ดีด้วยเนาะ แล้วการที่ โอ้โฮ อย่างมีหมูทอด อะไรเงี้ย แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับ? ที่แบบว่าเป็นแบบทำ อาหารกันแบบ แบบ โอ้โฮ ของ หวานเลยเหรอ? บัวลอย
ค่ะ ค่ะ บัวลอยค่ะ บัวลอย ชอบกิน ชอบกินมาก จริง ๆ ก็ทานไม่เป็นนะ แต่ ค คุณยายทำให้ทาน ครั้งแรกมันก็จะแบบติดใจ แล้วเราอะชอบบรรยากาศตรงนี้มากเลยค่ะ มันจะรายละเอียดนิดหนึ่งตรงที่ว่า ทุกครั้งที่เราอยากจะทานเนี่ย คุณยายก็จะมีความแบบกระตือรือร้นมาก ท่านก็รู้ว่า เออ ล หลานอยากทาน แล้วก็ท่านก็จะแบบไป ไปที่ เอ่อ ไปตลาดแล้วก็ไปจับจ่ายด้วยตัวเองเลย ซื้อนั่น ซื้อ อะ ต้องมีอย่างงั้นต้องมีอย่างนี้ ท่านก็จะซื้อมาหมด อย่างฉมมุติ เราบอกว่า "เนี่ย อยากกินบัวลอยจังเลยค่ะ" ไรเงี้ย เออ "พรุ่งนี้แบบทำได้ไหม ตอนเย็น" ไรเงี้ย ท่านก็จะแบบไปตลาด หรือบางทีก็จะไปพรุ่งนี้ไว้เลยตอนเช้า แล้วก็จะกลับมา บางครั้งคั้นกะทิกันเองก็มี นะคะ <chuckles> ซื้อมะพร้าวแบบดิบมา แล้วก็เราก็จะมี อ่า ตัว ตัว ใช่ไหมคะ หูกระต่ายที่เราเรียกกัน
อืม อืม ครับ ยังไงครับ? ครับ อือฮึ อา อือฮึ อือ ๆ
อืม แล้วเราก็มานั่งขูด แล้วเราก็เหมือนเรียนรู้จากท่านไปด้วย ท่านก็เหมือนแบบทำไปให้เราดู แล้วเราก็เป็นลูกมือให้ เราก็เหมือนแบบได้เรียนรู้ไปด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ